Cái này á là cũng may mắn là mình là cũng lập gia đình rồi, ờ, thì mình ở riêng. Tức là cái điều mà may mắn nhất là mình ở riêng thì cái việc lập ranh giới á, trong cái nhà riêng của mình, mình cũng có đặt ranh giới cho chồng với con để mà bảo vệ những cái khoảnh khắc mà mình mình riêng tư, mình được phục hồi năng lượng, mình tự chăm sóc bản thân mình á, thì chồng hoặc là con cũng hông có được xía vô. Ừm, có, ừ.
À. Ừm. Ừm. À! À, hiểu, hiểu, hiểu. Tức là ranh giới của bạn nó là về sự riêng tư với cả cảm xúc, đúng không? Nó không phải là vấn đề về thời gian với tiền bạc, ừ.
Đúng rồi, nó có không gian luôn nha, có đặt ranh giới và không gian luôn, có đặt ranh giới về thời gian luôn, có hết. Ờ.
Ờ. <laughs> Ờ, sự riêng ừm, ờ. À, à, à, cả thời gian nữa. Ừm.
<chuckles> Ví dụ nha, mình ví dụ, cái bàn trang điểm của mình, đó là cái bàn của mình, hông có được đặt vớ của ông chồng lên, không có đặt cái cốc nước của đứa con lên. Mình đặt ra, mình nói luôn: "Cái chỗ này là của của em, chỗ này là của mẹ, hông có được để vô." Rồi mình khi mà mình đặt ranh giới như vậy, thì mình ra luôn cái hình phạt luôn. Á, mình ra luôn, mình nói là "Nếu như mà có món đồ nào không phải của em hoặc là của mẹ xuất hiện ở đây là mất ráng chịu, không đền."
Ừm. Ừm. Hồi <chuckles> Ờ. <chuckles> Ưm. Ừm. Ờ. Ừm. <chuckles> Ừm. Nghe là đây đây không phải là ví dụ, đây là câu chuyện thật, đúng không? <chuckles> Nghe là có mùi. <chuckles> Ừ, nghe giọng điệu của bạn là mình đoán thôi. Ừ, câu chuyện này không phải, không phải 1, 2 lần mà rất thường xuyên phải nhắc đi nhắc lại với chồng con, đúng hông? <chuckles>
Đúng rồi, nó là thật mà, mình chia sẻ thật đó, cái đó là về không gian. Hả? <laughs> Chứ như với lại mình á, thực sự vầy nè, mình nó hơi là OCD á, tức là, ờ, đồ đạc nó nó phải trật tự, nhưng mà vớ phải hai cái ông đó, ông con với ông chồng là tán loạn lên. Thôi thì <laughs> thôi thì có những cái không gian chung thì mình ô kê, mình sẽ dọn dẹp giùm cho, nhưng cũng quy định luôn. Ví dụ, cái phòng tắm 1 tuần có 7 ngày, đó, chia ra, mỗi một ngày á là có mỗi một người sẽ phụ trách 2 ngày, phân lịch ra ai chọn ngày nào chọn đi, còn lại cái
Ừm. À, thảo nào. <chuckles> Ừ. Non-OCD. <laughs> Ừm. Ờ. Ừ. Ừm. Tức là 2 ngày cứ chạy, 2 ngày dọn 1 lần?
Đúng rồi, là cái người đó, đúng cái ngày đó là phải làm nha, còn không làm cắt cơm.
2 ngày? Ừm.